Grabe pagka yung katawan mo, di ba, nangangati na pag-uwi dahil ano
Yung ano mo eh. <laughs> Oo. <laughs> Yung yung mga libag ang dami na.
<laughs> Grabe libag talaga. <laughs> Actually, totoo oo, sabagay totoo naman yun 'pag oo, 'pag 'pag lumabas ka mga siguro kalahating araw ka lang sa labas na-expose ka sa usok, pag-uwi mo parang iba na yung amoy mo eh, 'no? Hindi mo maintindihan kung anong amoy meron ka. Oo. Kaya nga kaya nga. Kaya mas ideal din yan pagka malapit ka sa trabaho na mag magba-bike ka lang, maglalakad ka lang. Sa'min maraming
<laughs> Di ba 'pag mausok? Kumakapit? <laughs> Mm. Oo, tsaka yung paghinga mo, parang ano bumabagal na. Mm. Tsaka maganda rin kung ano, yung na yung tirahan mo, di ba, malapit sa mga ano.
Hmm. Malapit sa trabaho mo, kasi hindi ka na magta-travel. Korek, hindi ka na magta-travel ng malayo, di ba? Wala kang transportation, kaya ideal din talaga yun yung paglalakad mo tsaka yung paggamit ng bike.
Oo, tsaka yung mga bilihan. Oo. Mhm. Yung parang sa ano, parang sa Europe? Yung mga nakikita natin sa TV, pelikula, mga walkable na na siyudad.
Hmm. Mm. Baki bakit ano din? Ah, yung malapit sa trabaho, oo. Mas prefer ma mas prefer nila yung mas prefer nilang maglakad tsaka magbisekleta. Oo nga.
Oo, wala masyadong kotse, mm, puro lakad lang sila tapos bisekleta. Oo, wala ng polusyon healthy pa sa kalusugan.
Korek. Dito kasi sa atin konting layo lang, konting lakad, sakay eh, 'no? Pedicab, tricycle. <chuckles>
Pedicab. <laughs> Oo. Tricycle. <laughs>
Kaya sobra yung pollution natin dito eh sa Pilipinas.
Oo, mahirap kasi maglakad. Ang init, di ba?
Korek, oo, saba sabagay, isa rin yung factor, yung yung init ng panahon. Kasi 'pag naglakad ka nga naman, pagka high blood ka tapos naglakad ka sa initan baka hindi ka na makarating sa pupu pupuntahan mo eh, 'no? <laughs> Kaya kaya mas gugustuhin mo nalang mamasahe, sumakay eh 'no, di ba, ayon. Ay, korek. Yung pagba-bike naman, pagka ano, kahit naman mainit, okey lang, kasi, di ba, hindi naman din gano'n ang impact ng init sa katawan 'pag nagbibisekleta ka.
Mm. Uy, baka ma <laughs> maabutan ka pa yan. <laughs> Mhm. Delikado na. Oo. Maano naman eh. Mahangin naman 'pag nagbibisekleta ka.
Oo, oo. Depende rin nga kasi sa sitwasyon, 'di ba, yung pagbibisekleta tsaka yung pagla puwede kang magbisikleta sa umaga, oo, 'pag tanghaling tapat naku. Naranasan mo na bang mag-bisikleta ng ga'no na ba kalayo nabisekleta mo, yung naranasan mong nabisekleta?
Presko din. Mhm. <laughs> Tanghali.

Korek, kaya minsan mas maganda pa talaga naglalakad ka nalang din eh, mm. O kaya 'wag ka ng 'wag oo, 'wag ka ng umalis ng bahay kung hindi naman kailangan, di ba? <laughs> Korek, di ba? Yun.
<chuckles> Mm, mas ano, mas friendly sa katawan. <chuckles> Tama naman. Kaya yung bike ko nandito sa bahay eh, hindi siya gumagalaw.
Mm. Hindi hindi mo na nagagamit din. Pero okey naman yan, kasi at least mas male-lessen yung ano, pollution, yun, di ba?
<chuckles> Oo. Mm, pero yun yung maganda mag-bike sa ano, yung tawag nito?
Mga sa 'pag sa mga park lang, sa mga di ba, parang, oo, kumbaga hindi ka magba-bike na paghihinga ka, ang nahihinga ang nalalanghap mo, usok, di ba? <laughs> At least 'pag magba-bike ka, ma dapat ang nalalanghap mo is yung ano, mali, <laughs> parang lalo ka na Korek, para ka namang magkakasakit lalo niyan 'pag, ah, hingal na hingal ka tapos nalalanghap mo usok ng ng ano, kung ano mga sasakyan, 'di ba? Ayon. Hay naku. Pero ikaw anong mas prefer mo halimbawa maglalakad ka, bibisekleta? Ako kasi maglalakad nalang eh, hindi kasi ako mahilig magbisekleta, <laughs> ayun. Oo, pagka malapit lang pero pagka malayo, hmm, pwede siguro para sa nagtitipid tsaka para mas lessen yung ano, gas emission, di ba? Ayun, natapos na yung ano natin, sana okey, di ba? Hay naku, etong topic natin napaka-interesting, bisekleta at sa ano, paglalakad. O korek.
Sa mga oo, yung nature. Di ba? Polusyon, oo, tama. Kasi mas Malinis na hangin. Para hindi ka hihingalin agad. Ba Uso pa. <laughs> Mm. Masama. Lakad nalang din siguro. Di ba? Ah, mm. Tama, tama. Oo. Mm. Paglalakad, tama naman. Gusto yan ni mother nature.
Sana ma Korek, sige salamat ha. Thank you, may natapos din na
<laughs> Yun salamat. Ba-bye.